अ, जी मैं आपको अपनी समस्या बताना चाहती हूँ कि उम, आजकल की जो दिनचर्या है हम सब की और जैसा कि आप सब जानते हैं कि सर्दियों में जो है दिन बहुत छोटे हैं और रातें जैसे लंबी हो गई हैं तो इस वज़ह से जो है कहीं न कहीं हमारे घर के जो महिलाओं के जो काम हैं वो इतने बढ़ गए हैं। घर में जो है सर्दियों में कितना काम होता है और घर के इस काम की व्यस्तता के जो कारण है, कभी-कभी ऐसा होता है कि मैं अपने स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं दे पाती और खुद जो है पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं अ, ग्रहण कर पाती क्योंकि मैं बहुत व्यस्त रहती हूँ। जिस वज़ह से जो है मेरे को अस्वस्थ खाना भी कई बारी खाना पड़ता है। जैसे जल्दी-जल्दी मैं कभी कुछ ऐसी चीज़ ले ली जो कि हेल्दी नहीं होती। जैसे अ, बाहर के स्नैक्स ऑर्डर कर लिए, बाहर से चाट पापड़ी वग़ैरह खा ली। तो डेली बेसिस पे जो है मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि काम की व्यस्तता के कारण जो है मेरे को बहुत ही ज़्यादा अस्वस्थ खाना जो है खाना पड़ता है। क्योंकि मेरे पास समय की बहुत पाबंदी होती है और दिन में ऐसा बहुत बारी होता है कि मुझे समस्या से जूझना पड़ता है। और ज़्यादातर ये जो समस्या है ये मुझे सर्दियों में होती है। क्योंकि सर्दियों में जो है हमारे अ, पास दिन बहुत छोटे होते हैं समय बहुत कम होता है और हमारे पास काम बहुत ज़्यादा होता है। तो इस वज़ह से जो मेरा शेड्यूल है वो बहुत ज़्यादा जो है अ, व्यस्त रहने लग गया है। तो आम तौर पर मुझे जो है दिक्कत है और मैं आशा करती हूँ कि आप मुझे इस चीज़ से, इस परेशानी से जो है उभरने में मेरी सहायता करेंगे। और मुझे एक अच्छा-सा सुझाव मैं आपसे चाहती हूँ कि आप मुझे बताएँ कि मैं इस चीज़ को कैसे कम करूँ? या अपना टाइम टेबल मैं कैसे शेड्यूल करूँ कि मुझे भी स्वस्थ खाना खाने का जो है समय मिले, अपने परिवार के साथ बैठकर?
जी। जी। जी, जी हाँ। मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूँ। अ, ब हाँ ये बात सही है कि अ, अस्वस्थ खाना जी, खाने के अ, ज़ सेहत के लिए हानिकारक होता है क्योंकि, आप बाहर से ज़्यादा ये सब चीज़ें खाएँगे तो आपके पेट खराब हो सकती है, जिससे आपको बहुत सारी समस्या अ, का सामना करना पड़ सकता है। तो मैं आपको कुछ सलाह दूँ इससे पहले मैं कुछ आपसे प्रश्न पूछना चाहूँगा कि मैं आपकी और भी समस्या की गहराई से समझ सकूँ। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि अ, आप दिन में कितनी बार अक्सर अ, हफ्ते में कितनी बार या अ, कितनी बार आप ये हुँ, हुँ अ, बाहर का खाना खा प खाती हैं या कुछ मँगा के खाती हैं, ऐसा कुछ?
अ, जी, ऐसा हफ्ते में 3 से 4 बार हो जाता है कि मुझे खुद के खाने के लिए या बनाने के लिए समय ही नहीं मिल पाता, और जैसे दूसरों को खिलाने के बाद कभी-कभी मैं इतना थक जाती हूँ कि मेरा खुद भी खाने का मन नहीं करता। तो जब कभी समय नहीं मिलता तो हफ्ते में 3 से 4 बार ऐसा होता है कि बाहर से कभी चाऊमीन खा ली, या कभी स्नैक्स मँगा लिए जंक-फ़ूड ऑर्डर कर लिया जैसे बर्गर वगैरह। तो ये सब मैं ज़्यादातर मँगा लेती हूँ हफ्ते में 3 से 4 बारी। मेरा ऐसा हो जाता है ज़्यादातर और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि मैं कोशिश करती हूँ मैं घर में ही जैसे कभी कुछ पौष्टिक भोजन खिचड़ी हो गया, या पोहा हो गया, ये सब मैं बना लेती हूँ अगर मुझे टाइम मिलता है। पर ज़्यादातर जो है हफ्ते में 3 से 4 दिन, मेरा बाहर से खाना आ जाता है।
ए, अ, जी। और एक बार और एक मैं पूछना चाहुँगा कि आप मतलब कौन से समय का खाना अक्सर आप बाहर से मँगाती हैं? नाश्ते के समय में या दोपहर का खाना या रात का खाना या पूरे दिन का ही खाना आप बाहर से करती हैं या कुछ आपको समय मतलब अक्सर दिन में मिल पाता है या एकदम ही आप व्यस्त रहती है पूर्ण रूप से?
अ, जी, मुझे ज़्यादातर जो है रात के खाने में ही बहुत दिक्कत रहती है। क्योंकि ऐसा होता है कि कभी-कभी जैसे अ, सुबह का नाश्ता जो है वो हम लोग जैसे अ, जो है थोड़ा हैवी कर लेते हैं, जिस वजह से जो है रात को मतलब बहुत कम भूख लगती है या फिर हम लोग शाम को कुछ ऐसा खा लेते हैं, और फिर क्या होता है फिर उसके बाद जो है मैं इतना बिज़ी हो जाती हूँ या फिर कभी-कभी ऐसा होता है कि घर में कभी मेहमान आ जाते हैं, तो हमारा जो है रोज़मर्रा का कार्य जो है रोज़ से अधिक और ज़्यादा बढ़ जाता है उनकी आओ-भगत में, और बिल्कुल समय नहीं मिल पाता कभी-कभी। तो जैसे कभी अचानक घर में कोई आ गया, या इतना खाना अचानक से बनाना जो है उम्म, महिलाओं के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि आजकल सभी महिलाएँ जो हैं वो ऑफिस भी करती हैं, बच्चों की देख-रेख भी करती हैं, घर की साफ-सफाई भी करती हैं, तो इतना समय नहीं मिल पाता कि वो फटाफट से बनाएँ खाना मेहमानों के लिए। तो इस चक्कर में जो है मैं ज़्यादातर बाहर से ऑर्डर कर लेती हूँ अ, रेडी टू ईट फूड भी मैं कभी-कभी मँगाना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ जो जल्दी बन जाए या फिर ऐसी चीज़ें जो सबको पसंद हो आजकल सारे जंक फूड खाना बहुत पसंद करते हैं। जैसे मोमोज़, बर्गर ये सब हो गया, तो मैं ज़्यादातर शाम को बाहर से मँगा लेती हूँ तो ज़्यादातर जो है मैं शाम को ही मँगाती हूँ अपने घरवालों के लिए भी, क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं हो पाता मैं वर्किंग भी हूँ, तो मैं बाहर से ही मँगाना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ शाम के समय में।
जी। जी। जी, जहाँ तक आपने बोला कि आप रेडी टू उट ईट अ, न खाना और ऐसे पैकेट्स आप मँगा के रख लेती हैं जो आप तुरंत बना के देती हैं। हाँ, मैं ये अ, यही मानते हैं कि ये काफ़ी हानिकारक होता है और मैं अगर, और आपकी आदतों के बारे में पूछना चाहूँ। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे कि आप बाहर से मँगाती हैं या आप कहीं पे जाके खाती हैं? साथ-साथ ये भी है कि अ, आप पैकेट के फूड और फास्ट फूड इसके अलावा आप कुछ रेडी टू ईट कुछ अच्छी चीज़ें भी, जैसे कुछ फल फ्रूट हुआ या कुछ ऐसी भी चीज़ें आप खा लेती हैं?
अम हाँ, फल फ्रूट जो है, ये भी हम लोग खा लेते हैं। पर फल फ्रूट जो है हम लोग थोड़ा कम ही खा पाते हैं क्योंकि हमें बाहर का जंक फूड इतना अच्छा लगता है कि फल फ्रूट जो है हम लोग बहुत कम खाते हैं। हम लेके ज़रूर आते हैं पर उसका खाने का हमारा मन नहीं करता और वो पड़े-पड़े जो है ऐसे ही सड़-गल जाते हैं और कई बारी ऐसा लगता है कि हमने बहुत ज़्यादा वेस्टेज कर दी उस अन्न की भी और उसको खरीदने में जो हमारा खर्चा हुआ है उस चीज़ की भी। तो हम लोग ज़्यादातर जो है कभी-कभी बाहर जाकर भी खा लेते हैं, कभी मन होता है अ, या अगर कभी मन नहीं हुआ तो हम ऑनलाइन ऑर्डर करके जो है उसको अपने घर पे ही मँगा लेते हैं। तो ये शेड्यूल जो है हमारा हफ़्ते में 2 से <clears throat> 4 बार ही ऐसा हो जाता है। तो कि हम बाहर भी चले जाते हैं कभी या मन करता है तो हम घर पे भी इसको ऑर्डर करके हम लोग खाना ज़्यादा पसंद करते हैं और फल फ्रूट हम थोड़ा-सा कम खाना पसंद करते हैं।
जी। और उसके बाद मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि आपके काम का शेड्यूल किस प्रकार है? कि क्या आप दिन में आप कौन-सा काम करती हैं कि आप पूरे दिन आप एक प्रकार से व्यस्त रहती हैं? और जैसे आपने बताया कि आप शा अक्सर शाम को ही बाहर का खाना खाती हैं। तो क्या आप सुबह खाना मतलब अक्सर खुद से बनाती हैं? या कोई और आपकी मदद करने वाला घर में हाज़िर हो जो आपकी काम में हाथ बटा दे आपका?
जी मैं ज़्यादातर जो है सुबह का जो नाश्ता है वो खुद से ही बनाना पसंद करती हूँ और मैं सुबह का नाश्ता जो है वो खुद ही बनाती हूँ। जैसे उम्म, कोई पोहा हो गया या कोई डाइट फूड हो गया या फिर कई प कभी कोई परांठे हो गए, कोई पकोड़े हो गए। इस तरह की तरीके से जो है मैं सुबह का जो नाश्ता है वो मैं खुद घर में ही बनाना पसंद करती हूँ। और मेरे साथ जो है मेरी मदर इन लॉ रहती हैं जो कि खाने में मेरी मदद करती हैं मॉ मॉर्निंग में या फिर लंच में। तो थोड़ा-सा जो है एक समय का कार्य वो निपटा लेती हैं और ऐसा रहता है कि एक समय का कार्य मैं निपटा लेती हूँ। जिससे की थोड़ी-सी अ, मुझे भी मदद मिल जाती है और उन्हें भी मदद मिल जाती है। और हमें एक टाइम जो है घर का खाना भी मिल जाता है।
जी अ, जी बिल्कुल अ, मुझे ये सुनके अच्छा लगा कि आप अ अपनी मदर इन लॉ से अपना काम बाँटती है और अ, एक-दूसरे की आप मदद से आप लोग अपना काम खाना बनाती हैं और सारा काम कर लेती हैं। तो ये तो बात अच्छी बात है, लेकिन फ़िर भी अगर मैं आपको कुछ सलाह देना चाहूँगा कि देखिए अ, काम के अक्सर सिलसिले में सभी लोग अच्छे खाना अ, स्वस्थ अ, स्वस अ सु स्व हेल्थी खाना वो लोग खाना भूल जाते हैं। तो इसके लिए मैं आपको ये देना चाहूँगा कि, आप कुछ अ ज हेल्थी चीज़ जो आप जैसे कि अ, फल हुआ या चना, मूंगफली हुआ, दही या कुछ सूखे मेवे हुए वो अपने साथ रख सकती हैं कि अ, व वो क काम के दौरान आप खा सकती हैं। और साथ-साथ ये जैसे आपने बोले कि रात रात का खाना अक्सर आप बाहर से मँगाती है। तो मेरा मानना है ना कि अगर आप कुछ ऐसी चीज़ें करें कि जैसे आप दोपहर में उसे, आधा बना के आप उसको फ्रिज में रख दें अ ज जिस जैसे कि आप बोलते हैं सुबह आपके पास कुछ हद तक समय होता है। तो अगर आप खाना बना रही हैं तो एक ही बार कुछ ऐसा चीज़ बना के फ्रिज में रख दें जो आप रात में फ़िर से उसका तुरंत इस्तेमाल करके आप ताज़ा खाना बना के खा सकती हैं। और साथ-साथ मतलब अ, अ, दूसरे अपने बच्चों को भी और जो भी आपके स स सबको आप हेल्थी खाना दे सकती हैं। और बताएँ तो, काम के दौरान देखिए ब्रेक लेना भी ज़रूरी है, इसलिए मेरा मानना है कि जब आप ब्रेक ले तो उस समय उस समय के दौरान भी आप कुछ हेल्थी ऑप्शंस अ, चुन के उसको अ, खाने का प्रयास करें। अ, जंक फूड का अगर मैं बोलूँ तो आप बहिष्कार करें तो ज़्यादा ही अच्छा है, क्योंकि अगर लंबे स्तर पर देखा जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा हानिकारक है स्वास्थ्य के लिए और आ आपके परिवार के लिए। इसलिए म एक बार ये भी कर सकते हैं कि 1 दिन पहले जैसे रात में भी आप सु सुबह का टिफिन बना सकती हैं या सुबह अ, में कुछ ऐसा बना के रख लें जो आप शाम में उसका इस्तेमाल कर सकती हैं और साथ-साथ ये भी है कि अ, थोड़ा-थोड़ा आप ये भी कर सकते हैं कि अ, अगर कोई जैसे आपने बोला आपकी मदर इन लॉ है तो उनसे काम बाँटती हैं। अगर वो आपकी मदद नहीं कर पा रही हैं तो आप एक किसी और म पर्सन को भी बुला सकती हैं, जो आपको खाना बनाने में मदद कर ले या मतलब कोई और व्यक्ति है जो आपके घर में है अ, उसका भी आप अ, हेल्प ले सकती हैं। और साथ-साथ ये भी है कि अ, आपस में एक दूसरे का भाव भावना समझना भी बहुत बहुत ज़रूरी है क्योंकि सबके विकास के लिए स्वस्थ खाना होना बहुत ज़रूरी है। और साथ-साथ ये भी है कि अ, अपना समय और बजट मतलब जो भी आपके पास है उसमें ये कोशिश करें कि आप फ़ अ, स्वास्थ्य और हेल्दी ज खासकर हरी-सब्जियाँ और इन सब चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। जहाँ तक मेरा मानना है कि अगर आप रेडी टू ईट चीज़ें अगर बाजार से खरीद के लातें है वो महँगा ही पड़ता है। अगर आप उससे अच्छे अ, ताज़े फल और सब्ज़ी आप ठेले से खरीद लें या किसी दुकानदार से खरीद के उ उसका इस्तेमाल करें तो वो कुछ हद तक मेरे मुझे अ, सस्ता ही ऑप्शन लगता है। और हाँ, मय ये है कि उसमें थोड़ा समय लगता है। फिर भी आप ये प्रयास करें कि जब आपको खाली समय मिल रहा है जैसे अ अ, छुट्टी का दिन है तो उस दिन आप ये प्रयास कर सकती हैं कि आप सब्जी उस दिन काट के रख लीजिए और 2 दिन का आप उसको फ़्रिज में इस्तेमाल कर सकती हैं, उससे उतना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और साथ-साथ मतलब अ, समय और अपने बजट के हिसाब से आप अ, हर चीज़ों को मैनेज कर सकती हैं। और अ, जहाँ तक मुझे लगता है कि अ, आप ज़रूर स मेरी बात को समझ पा रही होंगी क्योंकि स्वस्थ खाना अ, इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बाहर का खाना काफ़ी नुकसानदायक होता है एक लंबे स्तर पे।
जी, बिल्कुल-बिल्कुल। आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया और मुझे जानकर बहुत प्रसन्नता हुई कि आपने मेरी प्रॉब्लम को समझा और कहीं न कहीं आपने उसको अच्छे से समझने के बाद मुझे एक अच्छा सुझाव दे दिया। और जैसा आपने कहा मुझे बाहर का नहीं खाना चाहिए तो आपने बिल्कुल अच्छा सुझाव दिया। तो मैं आपके सु सुझाव पे बिल्कुल अमल करुँगी और कोशिश करुँगी कि मैं बाहर का जो है बिल्कुल कम से कम खाऊँ या फिर अपने घर पे जैसे आपने बोला मेड रखो, तो वो भी मुझे अच्छा सुझाव लगा। तो आपके सुझाव के लिए मैं आपको धन्यवाद बोलना चाहूँगी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
जी। धन्यवाद। मुझे भी आपका मदद करके काफ़ी अच्छा लगा। आपका दिन शुभ हो।